Legal, uma turma, bacana.
Uma turminha boa, inclusive, eles vão passar o Natal aqui em casa, no dia 25.
Ah, muito legal, muito bacana. E aí, você vai cozinhar pra todo mundo, é isso?
Né, aí Não, não é nem essa. Aí não, cada um vai trazer porque como eles vão fazer o dia 24 na casa deles
<chuckles> Ah, entendi. Sim.
é uma ideia que o como diz minha amiga lá descendente japonês, o soborō
Sim, jus juntar os restos, né?
soborō É, o já te vi e vão trazer.

E levo para casa dela
Sim, entendi.
para gente servir quentinho.
Ah, tu tem aquele material todo para levar, uma vez que está frio para não ah, perfeito. Então
Tenho, tenho. Eu tenho os rechauds essas coisas.
Isso. Ai, que legal! Nossa, vai ficar uma delícia. Já estou até imaginando aquele arroz branco soltinho, a carne com o molho, nossa.
Isso. Vai. Nossa, com essa minha farofa Aí, eu pensei também em fazer umas batatinhas, cortada ela quadradinha, cozinha rapidamente
Sim. Olha, então de repente é melhor do que a salada de maionese, sabe. De repente essa essas batatinhas
Ai, era pra ter sido a maionese. Ah, nossa, de repente eu vou fazer os 2.
vai casar. É, mas aí não sei porque é muita batata. Mas enfim, o que tu escolher vai ficar super
Mas aí, sabe, como tem Hum, a batatinha pode acompanhar, essa batata, o bacalhau.
É escolha, né. Pode. Ai, verdade, verdade. Vai fechar, vai combinar. Nossa! Imagina.
Olha, muito obrigada, viu. Demais.
Eu vou te dizer, bom evento, viu. Sucesso para você e para o casamento, está bom?
Obrigada.
Tchau, tchau.

Assim.
Entendi.
Então, é, tem outros dons.
E a e eu estou curiosa, você já fez isso alguma vez?
Já.
Ah, já, tu já sabe fazer dissi
A cozinha até para 100 pessoas. Sim.
Ah, tá, tu domina super bem assim, métier da cozinha, aí, é contigo mesma, entendi, entendi.
Super bem. Eu tinha medo, principalmente, eu não faço as comida de chefe cozinha, eu não eu faço comida brasileira, os nossos pratos, minha feijoada é maravilhosa, né, tradicionais, carreteiro
Uhum. Uhum. Tradicionais assim, digamos. Hum, que bom.
e até o arroz com piqui do Goiás eu sei fazer, eh, minha canjica é muito boa, o meu arroz com feijão, o bife é muito bom.
Nossa lin Mas como Entendi. Nossa, tá dando fome, olha aqui, Aham.
Então a nossa comida a minha muqueca é muito boa a nossa comida, eu faço bem.
Entendi, entendi.
Né. E como ela quer? É um Ai, como é que é o nome? É é um medalhão de carne, é um filé no molho madeira, não, não é um filé, é uma carne no molho madeira.
E Sim.
Eu uso até uma carne 2ª, eu uso o miolo do acém para fazer
Entendi.
que fica mais saboroso. Aí, o que eu ia te perguntar se você teria alguma ideia, que que você pensa assim de cardápio?
Hum, entendi, para esse dia, né, vamos lá, assim, eu não sou muito boa em relação a cardápio, mas vamos pensar o cenário, né, você se incumbiu, digamos assim, de fazer esse bacalhau, e também, a na nata.
Ah, esse di Uhum. É um bacalhau na nata. Nata em Portugal, é o cre é o nosso creme de leite.
Uhum.